Hello, um, may lakad, ah, lakad tuloy. May biyahe kasi ako next February. Um, pupunta kasi ako ng Thailand para ma-meet <clicks tongue> 'yong, ah, sister company namin. Um, 'yong parent company kasi is Australian and 'yong pe um, 'yong sister company naman, eh, ah, na naka-base sa Thailand which is siyempre puro local is Thailand, Thailanders. Tapos sa team namin since lumalaki lumaki na kami, um, mayro'ng base sa Thailand and mayro'n din talaga sa Australia and ako lang 'yong, ah, Pilipino.
Ah, oo.
So, 'yong
So ano, international company kayo?
Ah, oo, so we international. Pero ano, work from home ako. So, ah, ilang beses na rin ako nakapunta sa, ah, Australia. Tapos mami-meet 'yong, ah, Australian team. So, okey lang naman, sobrang, ah, goods good na kami sa sa interaction. Though nami-meet nakakausap ko naman 'yong sa through online or Zoom meeting 'yong, ah, Russian and German na, ah, team members namin. Um, nakausap ko rin naman 'yong ano, mga taga-Thailand, pero 'yong iba kasi 'pag face-to-face, 'di ba, na makakausap mo sila na harapan na, um, walang walang barrier, walang camera. As in, ito harap harap mo talaga. So, ang fear ko lang, paano kaya 'yong, ah, mabuting pakikisalamuha sa kanila na minsan kasi natatakot ako na mamaya, um, may sabihin sila or, ah, hindi warm yung pagtanggap. Oo, kasi, um, may language barrier na mangyayari. Tapos mamaya hindi ko pala na-express ng maayos 'yong sarili ko and, um, lagi nga kasi nating natatalo 'yong Thailand, eh, sa larangan ng Miss Universe, beauty pageants, sa sports, sa Physical Asia at saka sa SEA Games. So, ano kaya 'yong maisa-suggest mo sa dilemma ko na 'to.
Ah, okey, okey. Ah. Ah, limitation. Mm. Oo. Ah, sa ganyan 'no nai naunawaan ko yung nararamdaman mo. Kasi iba din talaga ano yung ah, yung conflict na nadudulot nung language 'no, specially kung ayun lang yung magiging ah, batayan ninyo 'no para mas tanggapin yung isa't isa 'no, na sabi mo nga iba iba kayong tao. Pero hindi, lang kasi language yung iba sa inyo diba, pati yung culture, pati yung tradition, so ibig sabihin may mga actions talaga na ano, na alam mo yun iba at magiging bago sa'yo. Pero dahil sinabi mo naman na inter parang international ah, company ninyo ah, ay di marunong naman sila mag-English diba?
Hmm. Oo. Tama. Mm. Oo, pero marunong silang mag-English pero alam mo yung minsan matatawa tayo sa ano eh, sa kung paano nila express yung sarili nila pero syempre ah, syempre may respeto pa rin tayo sa kanila. Pero ang hirap lang maunawaan na, 'yong paano sila mag-English sila. I mean ah, nakapag trabaho naman ako sa Singapore na iba't ibang lahi 'yong na nakasalamuha ko na. Pero siyempre ma para kang mare-reset kasi ang tagal mong hindi nagtrabaho sa ganong setup. So, 'yon lang naman parang ah, in terms of communication and 'yong ah, space na diba na makakasalamuha sila.
Mm. Oo. Oo, mm. Yung English nila. Mm. Hmm. Oo. M kung ganun pala, 'no, kahit papaano marunong naman silang mag-English. Ah, syempre ngayon pinaghahandaan mo na ba yung pagpunta mo? Nag-research oo. Nag, ah, siguro isama mo din sa paghanda mo yung pagre-research. So, nag-try ka na bang mag na aralin yung paraan ng pag-uugali nila, yung mga kilos nila especially sa pag, ah, pagwawa ah, yung pagwe-welcome nila sa isang tao tsaka yung mga ano, mga ibang tradisyon nila na ano, na parang weird o hin nabago sa ibang mga foreigner. So, na nakapag-try ka ba mag-research na?
Mm. Sobra, sobra. <chuckles> Mm. Mm. Oh, maganda 'yong natanong mo, ah, kasi nag-research naman ako, pero feeling ko kulang pa. So, siyempre, um, ako kasi mahilig kasi akong mag-ano, um, mag-aral ng mga languages. So, ang alam ko lang siyempre yung usual greeting na na "Sawadee ka," 'di ba? Tapos, um, 'pag ano raw, napanood ko sa YouTube na 'pag ayaw mo ng spicy, sabihin mo "mi phed, mi phed." <laughs> Yung, ah, M-A-I ta's phed, ah, ibig sabihin nun, ah, not too much spicy.
Oh, may, oh, mi phed. Oo. Hmm. Ay oo. Ah, kasi
So, yung costums parang hindi ko pa masyadong nare-research, pero 'pag bumisita ka sa temple yata dapat nakapantalon ka 'no?
Mm. Hmm. Mm, oo 'yun tapos siyempre, yung pagba-bow nila. So mainam 'yun kasi, ah, minsan siyempre pagbibisita tayo sa bansa dapat, ah, kinikilala natin para alam mo 'yun, maiwasan natin yung disrespect, 'no. 'Saka pangalawa oo, may mga bagay kasi sila na ano alam mo 'yun, parang baka mamaya sila hindi pala sila yung maano, ma pala-kamay na tao 'di ba? So baka mamaya, ih, yung kamay mo ipapa-handshake mo pero hindi nila kukunin kasi hindi naman nila, ah, culture yun 'di ba. So parang yung gano'n ma-o-offend ka 'no, ma-o-offend ka so at least ma alam mo yung mga actions nila na parang normal pala sa kanila pero sa atin kasi ginagawa natin, para kahit papaano hindi ka magkaroon ng negative na idea tungkol sa kanila. So second, ah, pala ngingiti 'di ba, 'pag ngiti. Ngumingi ngumingi pala-ngiti ka naman siguro 'no, kasi yung boses mo jolly, eh.
Mm, tama. Oh. Oo nga 'no. Hmm, maganda 'yun, ah. Oo. Oo. Oo nga 'no. Oo. Oo. <chuckles> Ayan tulad niyan. <laughs>
Mm. Oo 'di ba? Kasi ano 'di ba, ang smile kasi ay ano 'di ba, interna ano parang oo, contagious 'saka international language yan, so ibig sabihin walang bother ang pag ngiti 'no, especially nararamdaman natin yung sincerity 'di ba, yung warmth ng language. Ah, sigurado kung hindi siguro kung na-o-awkward ka hindi mo alam yung gagawin or yung parang alam mo hindi ka yung parang um, hindi mo alam kung pa'no ka magbubuo ng rapport. So ang pinakaunang gawin mo ay, ngitian mo yung taong gusto mong kausapin, <chuckles> oo at 'pag ngumiti sa'yo 'yun ng pabalik ibig sabihin, "Ay, puwede ko siyang lapitan at puwede ko puwede akong magtanong 'no." Pero 'pag hindi, siguro ayun yung mga tao na, "Ay, medyo mag-aano ako kasi baka mamaya hindi siya mahilig din sa mga hindi niya kilalang tao 'no." Oo, sa small talk, especially, oo. Siguro ayun yung puwede mong gawing step una sa pagbuo ng rapport. Ah, doon sa mga kakilala mo doon wala kang ano wala ka pang nakakausap do'n via chat or via email na parang naging, ah, virtual friend mo?
Contagious, mm. Mm. Oo maganda yung sinabi mo, ah, oo. Mm. Mm, tama. Oo. Mm. Small talk. <chuckles> Mm. Actually nakakausap ko naman sila pero may time kasi na siyempre 'pag bago pa lang kasi, sa team kasi namin ako lang 'tsaka yung marketing manager namin. Pero ako yung pinakamatagal sa kanila like, 2017 yata o twenty-sixty ah, 2014 actually.
Ah. Oh.
Tapos in-absorb na ako ng company, ah, mga 2016. Tapos nitong February or March, ah, ah, basta mga se 2nd quarter ng taon do'n na dumami 'yong team nadagdagan sila kami pala. Tapos 'yong siyempre bago-bago pa lang parang hindi kayo nagkakapalagayan ng loob, 'di ba. Um, parang feeling ko may kaonting, ah, distansya may konting ano ba? Parang alinlangan.
Oh. May barrier kayo, oo.
Lalo na yung isang, ah, kasi nagdadagdag kasi isang sa SEO or sa web, basta magaling siya na Russian, yung isa naman German na creative director, um, may, ano, kami parang, ah, na may mga small talk, may mga small chat pero 'yong sa Russian medyo hindi kami okey dati, tapos nung after few months parang nagkaka, ah, igihan na kami na kahit ano puwede naming pag-usapan tapos nag-extend naman sila ng, ano, ng kind gesture na, "Oh, ito bibilhan kita ng vape." <laughs> na "Inuman tayo." ganyan, ganyan "Tu-tour ka namin." So, okey naman pero siyempre iba pa rin yung, ah, kasi ano ako, eh, parang may pagka-ambivert na minsan, kaya kong makipagsalamuha, minsan hindi naman, minsan kaya kong maging komportable. So, parang ayoko lang maging, ah, disrespectful 'pag naging, ah, komportable ako sa tao, yung parang iniisip ko pa rin na eto respeto, respeto 'yong gano'n ba.
Oo. Hmm. O, ah. Na please. Ah. Alam mo ano yung nabanggit mo yung tungkol sa Russia no, ah yung sa context sa mga Russian actually, 'pag first mo silang kakilala or 1st week, sobrang ano alam mo mararamdaman mara makakaramdam ka talaga sa kanila na parang ayaw nila sa'yo. Sobrang blue oo, so oo, sobrang sobrang distance talaga 'no, pero kasi sa kani ah, by culture kasi sila, tinatanggap kasi nila yung friendship bilang alam mo yun parang extension ng family. So mapili talaga sila, oo, kaya alam mo 'pag after a month or after ilang weeks 'no, nakausap ka na niya, dun palang mabubuo yung ano, yung rapport, kaya nga 'di ba sinabi mo may part na parang bibilhan ka pa ng, ah oo vape, 'di ba? Kasi ganun sila maglambing, kasi ano sa kanila may iba't-ibang levels din ng friendship, ganon parang sa Pilipino 'di ba oo. May ano lang kakilala o, kakilala ta's kaibigan, tapos matalik na kaibigan, ganon. Sila meron ding ganong ano, ah, ah, concept no parang ang tawag nga nila dun a d ah, droog something dro-og basta ang hirap kasi oo ang hirap ng ano ng pronunciation nila ganon. So 'pag kinonsider ka nila nun parang medyo mataas-taas na yung ano medyo ma sobrang lalim ng pagtingin nila sa'yo, oo. So ganun yung parang context ko rin kanina 'di ba, ah, may mga bagay na oo kaya 'pag nag-research ka mas makikita mo at mas maintindihan mo yung ugali nila kasi alam mo na hubog ng kultura nila yun, eh, 'no, so hindi natin puwedeng i i i-compare agad-agad yung ni "Ay kasi ano hindi nga ako pinakain, eh." Like sa mga Chinese, yung mga Chinese 'pag lumabas kayo nun hindi ka nun sasabihin na ano, "Oh, kain ka dito." O kaya 'pag may handaan sila, "Oh, kain ka dito," hindi gagawin ng mga Chinese yun, kasi sa kanila wala naman sa customs nila yung pag-aano yung pag pa pagpapakain sa hapag kainan nila 'di ba. So ayun mainam yun no, kasi nabanggit mo naman kahit paano na, okey naman, siguro ano nalang, ah, 'wag kang mag-isip ng masyadong negativity sa pagyakap mo sa kanila ano. So, ah, maging positive ka sa paglo-look forward kasi ano yung pinaka in-excite mong part na sa pagkikita niyo?
Mm. Ah, talaga galing mo, ah. Okey. Ah, talaga. Mm. Ah. Vape. Mm. Ah, galing, ah. Mm. Oo, droog. Oo. Galing mo, ah, oo. Parang oo. Ah, ganun. <chuckles> Oo. Tama. Mm. Hmm. Ah, maliban actually hindi mahina ako mahina na ako uminom, eh. <laughs> Yung ano lang makapag-tour don, and sana next time madala ko naman 'yong pamilya ko na, na nakakalungkot na lagi na lang akong mag-isa umaalis. So next time madala ko naman sila, pero, ah, ang galing mo na hindi lang pala dapat Thailanders, and Thailand yung i-research ko na, ah, pakikisalamuha in ah, tradition kundi yung personality rin ng, ah, katrabaho ko na Russian n and German na dapat pala 'no parang sila rin yung i-consider ko na, paano ako dapat umasta or kumilos sa kanila.
M ah mm. Hmm, mm. Oo. M mm. Kasi 'di ba at the end of the day magkakasama kayo. So isa ka ng international citizen, <chuckles> congratulations sa'yo diyan. Mm.
Oo, sobra. Oo, n 2 linggo, s salamat sa oras mo, at, ah, mga tips.
Oh, salamat din at paalam. Good luck.
Paalam.